नमस्कार मित्र, कैसे हैं?
मैं बहुत अच्छा हूँ आप कैसे हैं?
जी, मैं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हूँ और देखिए मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ और सच बताऊँ तो मेरे पे इतना काम है कि मुझे ना मतलब एक तरह से समय ही नहीं मिलता किसी चीज़ के लिए और जब भी मैं कुछ काम करने के लिए जाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिन लग जाता है और मेरे मल्टिप्ल बिज़नेसेज़ हैं, तो मुझे जो है दिन-भर के लिए समय निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से मैं अपने बच्चों का भी कम टाइम दे पाता हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ना कि वो क्या-क्या तरीक़े हैं जिनसे आप जो है अपने जीवन में ना इस तरह का जो संतुलन होता है काम और निजी जीवन का वो बना पाते हैं, ताकि मैं भी जो है आपसे कुछ सीख सकूँ और मैं भी जो है ऐसे संतुलन बना सकूँ, जी।
ओह! जी, जी, जी। जी। जी। अच्छा। ओहो! जी। जी, हुँ। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपको पूरी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जाए और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है जो पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाने के लिए, तो मेरे को लगता है कि आपको जो है हर चीज़ को जो है बैलेंस करके रखना चाहिए हर चीज़ को टाइम देना चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं जो है मतलब ऑफिस में जो है अपना काम बहुत करता हूँ बहुत मेहनती हूँ और एक मजदूर हूँ और मैं आपको बताऊँ कि मैं जो है अपनी जो मेरी साइट्री क्या है, उसको मैं काफी ज़्यादा सुना देता हूँ मैं जो है एसे ही क्यों खड़े रहेते अपनी पत्नी को भी बातें सुना देता हूँ और जो वो बोली मीन्स ठीक है और मैं आपको बताऊँ कि इसके जो है एक बहुत काफी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता नहीं लगना चाहिए कि जो है, किस हाथ से ताली बजी है और किसी को कानों कान जो है खबर भी नहीं लगनी चाहिए कि मैं जो है मैंने कहा काफी ज़्यादा संतुलन और ताली जो है मतलब एक हाथ से नहीं बजती और आप थोड़ा शांति बनाए रखें और थोड़ा तो उनको लगता है कि आप कर सकते हैं काफी चीज़ें कर सकते हैं अभी।
जी। हाँ। हाँ। जी, हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ। अरे वाह! हाँ। हाँ, <chuckles> जी। सही कहा आपने। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा और मैं भी बिल्कुल मैं भी बिल्कुल ऐसा करने की क कोशिश करता हूँ और मैं तो ये भी मानता हूँ ना कि जब भी आप काम करें तो कोशिश करें आप अपना काम जो है समय पे ख़त्म करें ताकि आपको ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिताने को मिले और मेरे पास देखिए बहुत ज़्यादा काम होता है क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे मल्टीपल बिज़नेसेस हैं, तो हम जो है सेकंड हैंड कार भी बेचते हैं इसके अलावा हम थोड़ा प्रॉपर्टी डीलिंग भी करते हैं तो काफ़ी बार क्लाइंट जो होते हैं वो रात में आ जाते हैं, है ना? काफ़ी बार उनको जो है साइट पे जो है दूर होती है तो हमें ट्रैवल करना पड़ता है तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लेकिन मुझे ना मैं जब भी मैं अपनी नींद जब भी कहीं दूर जाता हूँ तो, अपनी नींद में जो है अपनी सेडान मैं ही पूरी कर लेता हूँ और मेरे पास जो है मर्सिडीज़ बेंज की है और एस क्लास जो है उसमें काफ़ी अच्छी नींद आती है इसीलिए मैं उसी में सो के आता हूँ और ड्राइवर मुझे घर छोड़ देता है, तो इसी वजह से जो है मुझे अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ टाइम मिल जाता है और मैं आपसे जानना चाहूँगा ना कि क्या आप भी जो है इसी तरह से छोटे-मोटे शॉर्टकट लेके नींद पूरी करते हैं क्या?
जी। जी, जी। जी। जी, जी। अच्छा। हाँ। जी। अच्छा। जी। अच्छा। जी। हाँ। जी। जी, जी, जी, हाँ। जी। जी। हुँ, जी, हुँ। जी।

जी, जी। मैं बैलेंस बनाने के लिए तो देखिए आपको मैंने बताया था कि मैं जो है थोड़ा कुछ समय जो है ऑफ़ लेके जो है घर पे जो है रहता हूँ। और मैं जो है थोड़ा अपने आप को रीसेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं जो है कहीं घूमने के लिए निकल जाता हूँ, मैं जो हूँ ना फिर मैं शारीरि संबंध बनाता हूँ और जो है पार्क वहाँ चले जाता हूँ। और कभी-कभार मैं माइंड जो है काफ़ी ज्यादा फ्रेश हो जाता है। और आपको जो है एक नया जो है पर्सपेक्टिव मिलता है, नजरिया मिलता है ऐसे ही आपके जीवन में भी एक संतुलन बना और आपको जो है छोटी आदत अपनानी चाहिए, जिससे आप जो है एक बड़ा अ, रिज़ल्ट निकाल सकते हैं।
जी। हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ। जी, जी। हाँ। जी, जी। अच्छा! अरे वाह! वाह! हाँ, हाँ। जी, जी। बिल जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही मानता हूँ और देखिए मैं ये भी कि आपको काम के साथ-साथ आराम भी करना चाहिए और जब आप आराम करते हैं ना तो आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाता है और जब भी आप माइंड रिफ़्रेश नहीं करेंगे ना तो ये जो है आपके काम को बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है खराब हो जाए, है ना? इसीलिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एक बार के लिए काम तो हो जाएगा। लेकिन जो आपका स्ट्रेस जो आप झेलेंगे उससे आपको बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और मैं भी जो है कोशिश करूँगा कि जो काम है उसको थोड़ा कम करूँ और अपने जो मैनेजर और छोटे जो काम करने वाले हैं उनको ज़्यादा काम कराऊँ ताकि मैं जो है शांति की नींद सो सकूँ। तो जी, जी, <chuckles> उन्हें एक्सपर्ट करूँ ताकि मैं जो है अपना अपनी जो मर्सिडीज़ है उसमें जो है थोड़ा दुनिया घूम सकूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली आपसे एक्सपीडिशन की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आप भी जो है ऐसे ही काम में एक्सपेक्ट करते रहेंगे और बहुत ज़्यादा जीवन में सक्सेसफुल होंगे और अपने सपने पूरे करेंगे ताकि वो है ना? धन्यवाद।
जी, जी। बिल्कुल। जी। हुँ। हाँ। सही बात है। कर लो। जी, जी, जी। जी। सही बात है। हाँ। सही बात है। जी, जी। जी। हुँ, हुँ जी। बिल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
हाँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद।